60キロくらい、密林を南下しないといけないんですね。
あ。 あ、まあまあ、ありますね。しかも、その間が密林っていうのは、なかなか大変そうですね。あ、わかりまで、村まで行かれたんですね、まずね。はい。
はい。 うん。 そうですね。で、そこでまあ、何とかあの、色々なことがありまして。ガイドを見つけて、で、車も手配してはい。で、その人がガイドになって、その人の車に乗って、なんとかそこの、あの、密林にある、まあ、Calakmul っていうピラミッドなんですけど、そこにあの、行くことになりました。
ええ。 はい。 ああ。はい。 ええ。 ええ。 はい。はい。 あ、すごいですね、それ。
そうですね。はい。
あ、で、たどり着いい行くことになりました、ってことですよね。
うん。 はい。
で、そっから、どんな感じでたどり着きましたか？
そうですね。まず、あの、ほんとにこう、何て言うのかな。密林なので、あの、生態系とかも、すごいこう、豊かで。途中で少し、こう、まあ、車を降りて、あの、ワニがいるところとか、そういうところを案内してもらったりして。まあ、ワニもこう1匹とかだけじゃなくて、普通に、あの、柵も何もなく、自然な形で、もう何十匹もそうですね。はい。
はい。 はい。 ええ。 はい。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 うん。 はい。 ああ、ウヨウヨいるんだしょ。 <laughs> あ、すごいですね、それね。へえ。
ウヨウヨいる感じで「いや、後ろ大丈夫かな」とか、ちょっと確認しながら見てはい。で、その後に、あの、メインの、一応、あの、Calakmul っていう、あの、ピラミッドに、あの、着くことができました。
ねえ。 やだな、気をつけ ね。うん。